自分はちなみにこう、初めてじゃないんですけど、その次に行った職場が、こう、今度は郵便局で、こう年賀状を配るアルバイトをやったんですね、多分次の年ぐらいだったと思うんですけど。で、やっぱりまあ、それもこう、そこそこお金が良くて、っていうのがあんですけど、まあ、自分の場合はこう、集荷場でこう、もらって、で、自転車に積んで、それを自転車でこう配ってくような作業だったんですけど、なんか引っ越しに比べるとだいぶ楽でしたね。うん、なんでこうまあ、ただ体力的には楽だったんですけど、こう、回るルートをちょっと考えたりだとか、なんか、こここの時間入れないから、じゃあ後で来ようみたいなんを、こうマネージしたりしないといけなかったんで、そこだけちょっとなんかこう、またなんかこう、違った仕事だなというか、なんかこう、やっぱり仕事によってこう使う能力とかが変わるんだなみたいのは、こう、なんか、うん、感じて、まあ驚いたというか、なんか学びになったみたいな感じなのはありましたかね。
<laughs> それ。 はいはいはいはいはい。 はい。 うんうん。 うんうん。はい。 <laughs> そうでしょうね。<laughs> うんうん。 うん、ふんふん、うん。 うん。 はい。 うん。 はい。 うーん。 うーん、うん、そうですか。いいですね。私は、ま、あ、今初めて思い出したのは、その前に、ん、高校の時にバイトしたのは、あの、ホテルホテルでバイトしたんですよ。あの、ん、そん時その時は別府にいたんですよね。行ったことあります？温泉街。
はい。うん。 はい。 はいはい。はい。 うんうん。 おおおお、はい。はいはい。 ああ、なるほど、な別府温泉をですよね。行きたいなと思ってる場所の一つですね。大分ですよね、多分、はい。
はい。お おっきなそうですよ、おおきな、すぎのホテルってのがあるんですね。で、そこで、う、夏休み、そういえばバイトしたのを、今話しながら思い出して、あの、あれのびっくりはやっぱりね、あそこに、あの、なんていうか、いかず後家のおばさんたちがいっぱいいてね、なんかすごいいびられたの。う、で、う、別府って、はながったから、もういびられたのが、なんか、「ええ、なんで？」みたいな感じだったのをね、思い出しちゃっ
はいはいはいはい。 うん。 はいはい。 うん。 はいはいはいはい。 あ、いびられるんですね。 なんか学生だからとかなんですかね、それは、分かんないですけど。
あ。もう、あの、ほんとは話したいんだけどもう時間なっちゃったから。<laughs> まあ、どうもありがとうございました。ええ。
そうですね、もうそろそろ終わっちゃいますからね。じゃあ、これはまたの機会にということで。でも、まあ、やっぱり初めての仕事って色々こう学ぶこととか驚くことがありますよね。
ありますよ。怒られるし、しょっちゅうなんか、「そんなこともわからないの！」とかゆって、結構怒られたし、はい、それで、られましありがとございました。
ありますよね。はい。ありがとうございましはい。